जी, जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। शहरों में तो थोड़ा-बहुत आपको अ, ये सब चीज़ों की परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी। लेकिन अ, मैं आपको अ, और भी अ, जैसे शहरों की बात करूँ, जैसे आप पहाड़ों वाले इलाके की बात करूँ, तो अ, वहाँ की भी मिट्टी की ख़ुशबू अलग और गाँव वाली मिट्टी की ख़ुशबू अलग होती है। आपने देखा होगा, कि आप अ, जैसे अगर आप जाएँगे, तो मुझे लगता है कि अ, वहाँ अ, जो लोग होते हैं, वो मतलब आप देखेंगे कि वहाँ की मिट्टी की ख़ुशबू जो पहली बारिश की बूँदें पड़ती हैं मिट्टियों पे, तो आप एक अजब सी ख़ुशबू वहाँ दे देखेंगे। क्योंकि अ, मुझे लगता है कि वो ख़ुशबू जैसे ही ज़्यादा बारिश हो तो वो तो मिट्टी की ख़ुशबू उस तरीके से तो नहीं आ पाती, वो बारिश की ख़ुशबू बन जाती है। लेकिन मिट्टी पे जो हल्की फुआरें पड़ती हैं, और वहाँ से जो अ, ख़ुशबू उठती है, उस व ख़ुशबू को अ आप देखेंगी कि पूरे गाँव में वो फैल जाती है। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि बारिश कितनी तेज़ होने वाली है या फिर अ, कितनी धीमी होने वाली है। तो इसका अनुभव लेना मुझे लगता है काफ़ी अ, एक बेहतर अनुभव होता है, जीवन में हमें इस तरह के अनुभव अ, लेने चाहिए। अ, जैसे आप कभी अ, किसी बगीचे में गए होंगे, तो वहाँ जब फूल लगे होते हैं तो उसकी ख़ुशबू आपको दूर से ही मोहित कर रही होती है, आकर्षित कर रही होती है। उसी तरह से एक मिट्टी की ख़ुशबू होती है जो हमारे अ, गाँव में या फिर हमारे जहाँ अ, पेड़-पौधे ज़्यादा होते हैं अ, वहाँ काफी ख़ुशबू अ, आते रहती है।
जी। जी, जी, जी। हाँ। जी। जी, जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल। हाँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ।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 जी, जी। हाँ, हाँ।